Ah, era como un curso aparte, ¿no?
Ajá, sí. Te digo que éramos era de 4 a 8 de la tarde. Eh, fui por invitación, o sea, pues, hubo reunión de padres de familia y, este, como hu en ese entonces, hubo un gran, este, flujo de inmigrantes. Porque, este, el presidente de ese tiempo, hizo, este, hu hu hubo como una orden ejecutiva de un perdón. Sí, así que todos los inmigrantes, que, este, entraron en en el país de cierto año a cierto año, cumplían ciertos requisitos, este, y mis papás fueron, pues, muy afortunados de cumplirlos, así que hubo esta parte del perdón, donde tú podías llevar, a tu familia inmediata, o sea, a tu esposa, tus hijos, y legalizarlos, ¿no? Obviamente, pagando, tramitando, y haciendo todo el trámite para poder obtener la residencia permanente. Así que, en ese en ese tiemp Sí, así que fue ese esa época donde ya lo los hombres que se habían ido a Estados Unidos, a trabajar, y todo, pudieron llevar a sus familias, así que por eso hubo esta gran este Sí, la verdad que sí, y y creo que ya no ha vuelto a pasar. O sea, creo que ya no es algo Ajá. O sea, creo que ya no no volvió a pasar, que yo sepa. Ujú. Así que, pues, fue la forma, como se pudieron, este, legalizarse mis papás, y ya de ahí, pues traernos a nosotros a Estados Unidos de forma legal.
Ah, que, como un taller. Ah, oh. Ajá. Ujú. Oy. Guau. Fíjate qué interesante todo esto. Ujú. Tú, muy bien, ¿no? Nomás fue esa vez. Dios. Oh. Muy bien, que que interesante, y qué bien que aprovechaste esa oportunidad, ¿no? Más bien, tus papás que de tus papás que te llevaron y
Ujú. Pues, mi papá, sí. <laughs> Exacto, sí, la verdad.
y y aprovecharon.
Y todos, fíjate que era, este, eran superamables. La verdad es que todos los maestros eran super, este, acogedores, este, em, le echaron muchas ganitas. Em, recuerdo mucho a una profesora que tenía
Ujú. ¿Hablaban en inglés, o, también en español?
nunca tuve 1 que hablara español, hasta, creo que fue ya sexto año
Guau.
pero de ahí todo, o sea, todas las clases eran en inglés, y nosotros pues ahí sentados, como, ¿qué onda? <chuckles> No era hasta la tarde, que ya más o menos Y que en la tarde tampoco, ¿eh? O sea, todo el programa era en inglés, pero, pues, estábamos ahí, para aprenderlo.
Mm. <laughs> Sí.

Creo que no, obviamente. Y y creo que en ninguna etapa. Y creo que fue, realmente, sí fue el programa, este, de inglés acelerado que le llamaban. Este, si no hubiera sido por eso porque te digo que también lo vi lo lo vivieron mis primos, ¿no?, que eran uno unos años mayor que yo, y ellos sí les costó un poco más de trabajo adaptarse y, este, aprenderlo. Y les afectó mucho, obviamente, en en la escuela en sí porque, pues, no te daban clases bilingüe, así que estabas atorado en una clase de ingl de ¿no?, completamente en inglés y, pues, <chuckles> no entendías nada.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Oye, y, ¿hubo alguna persona, algún profesor, un compañero, un amigo, una amiga que te haya marcado para bien o para mal?
Fíjate que en ese momento sí fue, eh, siento que malintencionada, que creo que fue la única mala maestra que puedo decirte que fue una mala maestra. Creo que de verdad, este era una mala persona. Simplemente creo que no le gustaba el asunto de de que fuéramos inmigrantes y que se nos estuvieran dando tanta facilidad. Claro que sí. Sí, sí, sí, y creo que, honestamente, creo que fue la única vez que sentí eso. Creo que de ahí nunca más siento que haya experimentado el racismo que con esta maestra. Y fue bien triste porque acabábamos de terminar el programa piloto y la verdad es que lo hacía muy obvio y hacía que los otros niños nos vieran como que: “¿O cómo? ¿Cómo está eso? ¿No? ¿Cómo que ellos tuvieron clases especiales y nosotros no?", ¿no? Y éramos
¿En serio?, ¿por qué?, ¿qué pasó? Guau. Era racista. Dios mío. <chuckles> Ujú. Ujú. <chuckles> Pero los niños que los veían así, ¿eran también inmigrantes o eran del país?
No, eran del país. Así que, pues no, no, y es y estaban chicos, ¿no? O sea, ya tenemos unos 10 años y, ¿no?, que la misma profesora de cierta forma te esté aislando o te esté señalando como que ¿no? Como que ellos son los que se están llevando, ¿no?, todos los recursos de ustedes, ¿eh?, ustedes que nacieron aquí y ustedes que merecen esto. Y así fue todo el ciclo escolar. Y ento no nos dejaba participar en nada, nada de los eventos de la escuela, este, y fue simplemente una maestra terrible de verdad.
Oh, no entendían muy bien. Ujú. ¿Tú por qué mereces esto? ¿No? Guau. <chuckles> ¿Y cuánto tiempo la tuviste?
¡1 año! Todo un ciclo escolar, todo cuarto año. Sí, así. Sí, la verdad, y y no, no, no, y fueron nuestros papás y todo pero como que no hubo mucho mucho movimiento con eso.
¿De verdad? Dios, bueno por lo menos no fue tanto.